بالضبط. يعني لما تَتَوقّعي حاجة، ويكون مُقابِلها مش هتعملي حاجة خالص، لأ ده أنا أعملها بقى وأخوض التجربة حتى لو هتفشل، أحسن بكتير ما باكون قاعدة في مكاني ما باعملش حاجة.
صح بالضبط. وطبعًا بادّي نَفْسي فرصة أتعلّم برضه من التجارب، ما هو أنا لو دايمًا هامشي ورا إن أنا مش عايزة أخوض التجربة عشان ما أغلطش عشان ما أزعلش، ما أنا كده مش هاتعلّم حاجة. أنا لازم أخوض التجارب وأطلع منها بدروس مستفادة، عشان أقدر إن أنا أطبّقها في حياتي بعد كده.
أكيد. أكيد طبعًا، ال يعني آآ موضوع كمان إنِّك مؤمنة إنِّك بتخوضي التجربة، بتتعلّمي منها حتى لو ما نجحِتش، دي حاجة حلوة جدًا يعني. آآ مع التقدّم التكنولوجي بقى اللي إحنا فيه، ما بتحاوليش تستعيني مثلًا بذكاء اصطناعي، آآ بأي حد يحلّل لِك ما بين حَدَسِك و والمنطق ويدّيكِ نتيجة، يعني بتحاولي تستعملي التقدّم ده وتتناقشي معاه كده؟
بالضبط، آه. آه.